Evet, evet. Ya.
Bilmiyorum. Telefon bizi bağlıyor. Bir çok güzel şeyden mahrum kalıyoruz. Değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani çok dediğin gibi çok güzel şeylerden mahrum kalıyoruz. Ben mesela o kursu bitirdiğimde o kadar aydınlandım ki, dedim yani bu zamana kadar, yani telefona verdiğim zamanı o kursa vermiş oldum aslında ve bana birçok şey kattı. Bunu, eee, biraz tabii yıllar sonra fark etmem üzdü ama <chuckles> olsun gene de geç olsa da güç olmasın yani. Eee, senin telefonu bırakmak için denediğin yöntemler var mı? Emm, hangi yöntemleri Hıı. Evet.
<chuckles> Tabii ki. Çok önemli. İşte, sosyal medya. Açıkçası sosyal medya hesaplarımı kapatmış olmak 1. şey. 2.si arada bir dondurmak. Eee, ama ben de oyun oynuyorum aralarda. Hani, sosyal medyalardan uzaklaştım ama oyun konusunda da şöyle bir şey yapıyorum yöntem olarak.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Evet.
İşte, eğer çok kaptırırsam kendimi falan, eee, şey diyorum, işte, eşime, hani, telefonu, eee, bırakalım ikimiz de. Başka bir odaya koyalım. Bir çekmeceye koyalım, kapatalım. Uzak dursun bizden. Elimiz gitmesin. Başka şeylerle uğraşalım diyoruz.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı! Çok güzel. Evet. Harika bir yöntem. Çok güzel. Yani işe yaradı değil mi bu yöntem? Yani güzel bir yöntem bulmuşsunuz. Hı hı.
Vallaha bence yaradı ama şöyle bir şey de var. Sadece telefon değil ki hayatımızda teknolojik aletler büyük bir yer kaplıyor. Eşim PlayStation oynuyor. Eee, bu sefer o onunla oyalanırken ben de sıkılıp tekrar telefona sarıyorum falan. Bilmiyorum ya, ama ben bir de şey yapıyorum. Eee, çok telefonla, ııı, vakit geçirdiğimi fark ettiğimde hemen bir arkadaşımı arayıp program yapmaya çalışıyorum. İşte, bir kahveye çıkmak, dışarı çıkmak, hava almak. Aynen.
Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. A! Çok güzel. Hı hı. Kesinlikle çok güzel. Ben de mesela şöyle bir yöntem denedim. Eee, telefonuma, eee, bir uygulama indirdim. Yani, eee, şu telefonu açtığım anda, eee, 1 saati geçir geçerse bana uyarı veriyor. Ve, eee, o 1 saat sonra ben, eee, artık kapatmam gerektiğini, çünkü, eee, Instagram'da dolaşırken mesela bazen zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum. Bu sayede, eee, fazla vakit geçirdiğimi bana uyaran bir sistem sayesinde bırakıyorum, yani kapatıyorum. Bu bana bayağı bir etki etti. Eee, o yüzden daha yararlı şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani dediğin gibi arkadaşlarımla buluşmak, eee, yani yeni bir şey öğrenmek, yeni bir dil öğrenmek gibi şeyler yapmaya çalışıyorum. Hı hı.
Hı hı. Ne olur Hı hı. Ya süper. Hı. Hıh. Anladım. Ya ama şurda da, eee, bana katılır mısın bilmiyorum. Dil öğrenmek dedin mesela. Bir ara Dualingo'ya sarmıştım. Yani dil öğrenme uygulamaları falan da var telefonda. Yani, hani, bir şekilde, ımm, veya mesela şey, gitar aldım ben de. Onu, işte, şey yapıyordum bir ara. Yoğunlaşmıştım ona. Eee, teşekkür ederim ve gitar gitarı, eee, geliştirmek için işte, eee, metronom gibi programlar var işte ses ayarını yapmak için. Normalde telefon dışında bunlar ke
Hı hı. Evet. Hı hı. I hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Ne kadar güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Wow. Hıı. Hı hı.

Evet, aynen öyle.
Eee, umarım herkesi bu konuda ve telefonun zararlı etkilerinden uzaklaşırız. Daha sağlıklı daha stressiz. Sınırlı kullanım alanlarıyla telefonla, ımm, haşır neşir oluruz diyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti.
Hı hı. Evet, umarım gerçekten. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Eee, bu konuyu konuşmak iyi geldi ve b yani, zaten dikkat ediyordum ama biraz daha dikkat etmemi sağlayacak bundan sonra, eee, telefon kullanımıyla ilgili. Eee, umarım sana da aynı etki vermiştir.
Hı hı. Bana da, eee Verdi, verdi. Ben de çok, eee, keyifle dinledim seni. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.
Hı hı. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Hoşça kal. Bay bay.
Sana da.

Merhaba.
Merhaba, nasılsın?
İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
E, bugün biraz boyun ağrısıyla uğraşıyorum. Boynum ağrıyor.
A, geçmiş olsun.
Çok sağ ol. Boyun düzleşmem var benim. Bir dönem çok yoğun telefon kullanmıştım işimden dolayı. Eee, ondan o dönemden miras kaldı diyelim. Fizyoterapistler vs. yani, geriye dönüp baksaydım diyorum ki: "Hani, işim için yaptım ama değer miydi?" diyorum. Yani, telefonu kullanmanın böyle bir negatif etkisini yaşıyorum. Bilmiyorum sen, eee, ne düşünüyorsun bu konuda? <giggles>
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Yani, kesinlikle şu anda çağımızın, eee, yani e h hastalığı diyebilirim fazla telefon kullanmak yada, eee, tablet de denilebilir buna, eee, çok kullanıyoruz, yani günümüzde, eee, gü gün içerisinde baktığımız zaman, hatta uygulamadan da görebiliyoruz, ııı, kaç saat telefon elimizde olmuş ya da o uygulamaya kaç saat boyunca girmişiz. Beni bu, eee, ciddi manada strese sokuyor biliyor musun? Çünkü, eee, hedeflerim var, o hedeflere ulaşmak için, eee, fokus olmam lazım, yani, hedeflerime, eee, odaklanmam gerekiyor ama baktığım zaman telefonda çok vakit harcıyorum ve sonra o vakti görünce stres oluyorum. Hı hı.
Değil mi? Hı hı. Tabii canım. Hı hı. Aynen. Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani, şey mi? Anladım. Anladım, şey mi düşünüyorsun, hani, telefonla vakit geçirmek yerine, işte, şunları şunları yapardım ama boşa zaman gitti gibi düşün
Hı hı. Tabii. Aynen. Kesinlikle, kesinlikle öyle düşünüyorum. Çünkü ben hatta geçen yıl bir online kursa başlamıştım. Böyle, eee, sıkı bir programdı. Hafta içi her gün hatta cumartesi günü de kapsayan ve bize ilk ne dediler biliyor musun? İlk oturumda, eee, t "Sosyal medyalarınızı kapatın, telefonu gerekirse değiştirin, yani sadece tuşlu telefon kullanın." Çünkü bunu, eee, bu ders, hani, ders çalışmam gereken bir, eee, kurstu. Eee, IT alanında, eee, ama çok etkisi oldu ve ondan sonra, telefonum tekrar hayatıma girdikten sonra o kurstan sonra tekrar girdi ve şu anda vicdan azabı çekiyorum, çok fazla telefonla hemhâl olunca. Yani, sen tabii, beni çok iyi anlarsın. <giggles>
Hı. Evet. Anladım. İnanmıyorum. <giggles> Hı hı. Ya! Anladım anladım. O kadar iyi anladım ki. Evet, evet. Çok çok büyük bir problem. Ben de, eee, şey yapıyorum, sosyal medya detoksları yapıyorum. Gidiyorum, işte, s Instagram'ımı kapatıyorum, donduruyorum. Facebook veya diğer Twitter falan çoktan kapattım ve böyle, işte, 2 ay, 3 ay ara veriyorum. Tekrar tek, eee, sosyal medya hesabım Instagram kaldı. Onu da arada bir açıp kapatıyorum ama ben de, eee, Instagram'da o kadar çok vakit geçiriyorum ki, işte, tariflere bakıyorum, i ımm, bir sürü klasör yapıyorum yani insanlar nereden almış merak etmesem bile. Başka şekillerde hayatımı kaplıyor ya ve bu zamanlar beni de kötü hissettiriyor.
Evet. Hı hı. Hıı. Harika. Hı hı. Çok güzel. A, harikasın. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, çok güzel. Hı hı. Evet, değil mi? Hı hı. Evet. Evet. Hı hı.

Manuel ya ya kulağı kullanarak ya da böyle varmış oradaki sesi ölçen. Öyle ilerleniyormuş eskiden ama şu anda onlar da telefon üzerinden. Yani gitar alıyorum, karşıma bu sefer YouTube videosu açıp oradan gitar öğrenmeye çalışıyorum. Ses ayarını telefonda bir uygulamadan yapıyorum. Hani gene kurtuluş yok. Kurtuluş yok ama yine telefon elimde. <giggles>
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Ne kadar güzel. Yani, ama ama sen telefonu faydalı bir şekilde kullanmaktan bahsettin. Bu şekilde kullanılabilir. Yani mesela; Duolingo çok güzel bir uygulama. Gerçekten çok güzel şeyler öğreniyorsun ve ya da gitar derslerini eğer oradan takip ediyorsan o da harika. Eee, bu şekilde kullanılabilir. Bence teknolojiyi kendi, eee, bize olumlu yöne çevirirsek, eee, gerçekten hani kazananlardan oluruz diyebilirim yani. Yoksa öbür türlü stresimizi etkiler. Hı hı. Evet.
Hımm, evet. Hı hı. Hı hı. Ya sana katılıyorum. Evet, o katılıyorum ama şu açıdan katılmıyorum. Eğer telefonu tamamen uzak bir yere koyduğumda, daha iyi hissediyorum kendimi. Çünkü bu sefer vücudumuza telefonla beraber oksidatif stres mi diyorlar? Bir şey doluyor. Çünkü o bir, elektronik alet. Muhtemelen bizim eee, bize iyi gelmiyor. Yani, ben bunu, eee, meditasyon ve yoga yapmaya çalıştığım zamanlarda fark ediyorum. Yani bir elektronik cihazlardan uzak olunca bir rahatlıyor insan ya
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Yani doğru. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Yani radyasyon yayıyor deniyor ya, uyurken falan sakın yastığınızın altına koymayın deniyor. Eee, başka bir odaya koymak kesinlikle güzel bir çözüm aslında. Yani biz de öyle yapıyoruz. Biz, saati mesela yanımızda olunca alarmı kapatıyoruz hemen ama başka odada olunca oraya kapatmak için, kalkmak zorunda olduğumuz için otomatikman uyanmış oluyoruz. O yüzden biz de, eee, yani bu şekilde bir çözüm bulduk kendimize ve gerçekten faydasını da gördük. Eee, yoksa stres yaptır, yani stres olmamıza sebep oluyor. Çünkü akşam yatıyorsun, telefona bakarak uyuyorsun. Belki de saatler geçiyor, uyuman gereken saatte uyumuyorsun. Sonra, ııı, sabah geç kalkıyorsun. Böyle bir stresini, eee, etkiliyor aslında senin. Eee, iradi olarak bırakman gerektiğini fark ettiğinde her şey, eee, daha rahat oldu bizim için ve bunu, bunu yani yapmamız zaman aldı. Evet. <giggles> Yani. Hı hı. Evet.
Gibi. Aynen. Hı. Anladım. Güzelmiş Hı hı. Bence de. Hı hı. Çok sevindim. Anladım. Ya zaten, eee, bu bir süreç ve şeyde, eee, n nasıl söyleyeyim birçok yöntem deneniyor. Bu bir bağımlılık çünkü. Şey güzelmiş senin, ne güzelmiş, gerçekten o da denene denenebilir. Bir de şeyi düşünüyorum. Farklı bir açıdan konuya bakmaya çalışacağım. Hani bizler yetişkiniz, bizler yetişkiniz. Bir de çocukların durumunu düşünelim. Yani onların hiçbir şekilde iradesi yok. Yani işte 5 yaşındaki çocuk, "Anne YouTube istiyorum." benim yeğenim var, oradan bir şeyler izliyor. Biz eskiden televizyon dönemi neydi? İşte sadece, öğlen 12.00'de, 1 saat çizgi film olduğunu biliyoruz. Bir de onun biteceğini biliyoruz. Annem istese de açamayacak yani ona ama şu an o biliyor. Annesi ne zaman istese orada içerik olduğunu biliyor. Ne kadar kötü değil mi?
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Mesela? Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Evet, evet. Doğru. Evet. Hı hı.